Não, a gente veio sem conhecer ninguém, assim, foi foi sem ninguém, sem nem na verdade tinha meu advogado, o advogado que fez o nosso processo, e tal, de mudança e tal, ele ele já morava aqui, ele deu um apoio, assim, mas de longe, sabe. Um apoio pra umas dicas só, né. Mas não não estava aqui.
Hum. Sei. Entendi. É mais profissional, né?
É, é. Eh, mas
Pois, não é desse nível: "Oi cara", de igual tenho muitos amigos aqui, sei lá, hoje chegou aqui um documento que eu tenho que comprovar tal coisa, eu não tenho a menor ideia do que que é isso. E aí, assim, você pergunta no grupo sabe? <laughs> Você não
É. Não dava eh, não dava pra eu ficar é, sei, não não pra ele não dava pra eu ficar perguntando tudo, porque eu ia ficar enchendo o saco, sabe.
Pois. Pois, imaginei. Olha, mas foi difícil essa então, hein? Imagino que vocês passaram por umas poucas e boas aí.
É. É. É, né, várias coisinhas, assim, mas agora está melhorando, agora as coisas já estão estão ajeitadas assim, eh, já só acho que agora pra mim o que está pegando mesmo é é a questão da língua, que eu preciso melhorar. Preciso dar mais atenção a isso, e me dedicar mesmo. <laughs> E aí depois
Uhum. Uhum. Pois, mas provavelmente você já viu muitas melhorias, né?
Já, já, já. <laughs> Já sim, mas não, aos poucos. Eu acho que a gente aprende com esses desafios, depois se eu precisar mudar de novo, eu já vou estar craque, já. <laughs> Agora eu vou mudar não.
Boa. Exato, já sabe mais ou menos o caminho das pedras. <laughs> Não quero saber de mudança. <laughs> Boa. Olha, muito bom falar sobre isso contigo, prazer viu.
Ma mas vou ficar por aqui. <laughs> quando quero não. <laughs> Mas Ah, eu eu que agradeço. Tchau, tchau, até mais.